Ừm, với mình thì mọi thứ nó đều đáng trân trọng bạn ơi. Thí dụ như mùi vị đi, thì hồi nhỏ mình nhớ mình rất là thích, ơ, món thịt kho tiêu của mẹ mình á. Phải là ba rọi nha, có xíu mỡ xíu da mới ngon nha, <laughs> chứ <laughs> chứ thịt nạc không thì không ngon, nhỏ mà thích ăn mỡ, và phải là kho tiêu. Và bạn biết sao lại còn mình lại kho kho tiêu hông? Tại vì á, hồi xưa khó khăn á, hổng có nhiều thịt để ăn đâu. Mẹ phải kho tiêu cho nó mặn, ăn, kiểu là, quẹt quẹt chấm chấm, chính xác, ăn được lâu và ăn được ít ăn ít, không cần nhiều đồ ăn nhưng vẫn ăn cơm nhiều được.
Ừm. Đồng ý nha. <laughs> Rồi. <chuckles> Mặn và ăn được lâu. <laughs> Đồng ý nha.
Nhưng mà mình vẫn rất là rất thích món đó. Đó là về về cái vị đi ha, còn cái mùi á, thì mình rất là thích cái mùi mà khi mà mẹ mình, à, ờ, chiên cá á bạn, cá biển á, chiên cá biển. Cái mùi mình đi học ha, mình đi học 10:00-11:00 về đi, thì, à, từ giống như là từ cửa nhà mình đi vô thôi, mình đã nghe mùi thơm của cá chiên rồi. Mình rất là thích. <laughs>
À! Công nhận đấy. Đúng là, kiểu, có những cái hương vị nó cũng rất là đặc trưng của gia đình, đúng không? Mỗi gia đình thì lại có một cái hương vị, một cái, ơ, mùi h mùi hương, nó cũng rất là đặc trưng riêng. Đó, thậm chí là có thể là có những cái âm thanh như, kiểu, là, ờ, cái tiếng, ơ, bát đũa chẳng hạn này. Ừ. <laughs>
Ừm. Cạc nhà hông? Đúng rồi. Tiếng xèo, xèo, xèo, xèo, đúng rồi. Tiếng chiên cá xèo xèo, tiếng kho bị khét. <laughs> Ừm, mẹ mà, ừm, mẹ mình hay, ơ, hay rất hay hâm cá kho bị khét. <laughs> Dộp luôn. <laughs>
Ừ, cái khét đấy, gì đấy mùi khói chẳng hạn, đấy. Rồi thì cái Ờ, <laughs> OK. Đó, đấy cũng là một trong những cái, gọi là, đặc trưng đấy, đặc trưng hương vị đặc trưng riêng. Đấy cũng rất là hay. Công nhận là khi mà, ừ, xa nhà bắt đầu mới nhớ đến những cái cái mùi như vậy. Mà nhưng mà đấy, nói về cái sự vui vẻ rồi, thì cũng phải có những cái việc là x ờ, gọi là, có những cái lúc mà xung đột mâu thuẫn đi. Thì bạn nghĩ là cái bữa cơm gia đình nó có thể giúp giải quyết xung đột, hoặc là giúp cải thiện mối quan hệ không?
Ừm.